Ja, also, zu dem Thema, ne, dass die quasi was du jetzt zuletzt angesprochen hast, bevor ich deine Frage beantworte, ob ich's mal leichter hatte, würde ich gerne, ähm, sagen, äh, dass dass die wirklich nicht wollten, ne, dass die diesen Druck bei mir ausüben. Nicht, äh, so wie sie den gespürt haben, ne, diesen Druck von deren Eltern. I ihr ihr Stolz ist da immer die, äh, Form von Sorge, diese strenge Form von Liebe, aber wenn man weiß, wie hart ihr Weg war, mhm, dann fühlt es sich halt wirklich unmöglich an, Schwäche zu zeigen. Deswegen habe ich wirklich immer versucht, ähm, quasi in dem Sinne, ja, ich sage mal jetzt einfach perfekt zu sein, stärker als meine Unsicherheiten zu sein und 'n bisschen auch schneller als meine Fehler zu sein in dem Sinne. Ich, ähm zu der anderen Frage würde ich sagen, äh, ob ich's mal leichter hatte. Ja, hatte ich, vor allem zu Abiturzeiten, da lief alles ganz gut. Ich hatte, ne, mein Abi 'n ganz guten Durchschnitt geschafft gehabt, da meine Leistungskurse dann halt auch dementsprechend Fächer waren, wo ich halt auch meine Stärken gesehen hatte, sei es jetzt Englisch oder Deutsch.
Ja, klar. Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay, verstehe.
Äh, ja, da, äh, habe ich halt da auch Englisch studiert gehabt. Ich meine, es war zu Corona-Zeiten, äh, Englisch auf Lehramt. Da hatte ich's auch sehr einfach. Der Studiengang war auch sehr einfach, vor allem weil ich in diesen Bereichen meine Stärken gesehen hatte. Dann haben die schwierigen Zeiten erst angefangen, als ich dann zum falschen Studiengang gewechselt habe.
Ja. Okay, das heißt, du weißt auf jeden Fall schon, was für dich das Richtige ist und wo deine Stärken liegen. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert. Ähm, das heißt, du musst dich nicht noch mal auf die Suche begeben, sondern das Thema ist ja echt nur: Wie schaffst du's, diesen Druck zu u zu umgehen, ne, den du dir dann da auch selber setzt, weil du die Stärke deiner Eltern kennengelernt hast? Und, ähm, ja, die na deine Eltern sind natürlich auch dein Vorbild und es ist absolut verständlich, dass du für dich möchtest, dass du die gleiche Stärke zeigen kannst. Ähm, gleichzeitig ist es auch absolut okay, wenn man mal nicht so starke Momente hat oder was du halt sagst, wenn man merkt: „Das ist gar nichts für mich.“ Das ist ja kein schwacher Moment. Das ist einfach nur, äh, ein anderes Gefühl. Einfach 'n ein ein Moment, in dem du dir selber begegnest und dem, was nicht zu dir passt und was nicht dein Weg sein soll. Von daher kann ich mir auch vorstellen, dass es da auch mit den Prüfungen nicht geklappt hat, weil klar, dann wa ist man ja wahrscheinlich auch nicht mit richtig Leidenschaft dabei, oder? Wie war das für dich?
Mhm.